Ну, я уже научена опытом, потому что обычно покупаю м м массмаркет и или, там, к с каких-то китайских сайтов заказываю одежду, но она, к сожалению, там, после 2-3 стирок, даже если вещь выглядела нормально, то она портится, и она ты ты долго носить не можешь её. То есть поэтому я не против потратиться. Ну сколько? Не знаю. Ну я не против потратиться на там, предположим, на 3-4 каких-то там аутфита. Ну то есть полностью как бы прикид создать, да? То есть полностью образ. Э, и потом как-то что что э, то, что можно комбинировать потом, чтоб можно было использовать это ещё с другими вещами комбинировать. То есть, ну как бы, э, 2 раза в год, э, я не против купить каких-то там, предположим, там по 4, по 5 костюмов, ну или там образов полностью, да? То есть там на год где-то там, может там, 6 или 8. Это я могу себе позволить.
М-да. Да. А, слушай, ну, было бы тогда, а, уместно посоветовать тебе создать для начала какой-то вот базовый капсульный гардероб. Это какие-то нейтральные вещи, которые легко сочетались бы между собой. А, как правило, в этот капсульный гардероб всегда входит, а, м, например, какая-то пара джинс, таких универсальных, которые могут подойти и с футболкой. А, футболку тоже лучше выбрать такую, м, какую-то нейтрального оттенка: белую, бежевую, чёрную, которая бы могла легко комбинироваться. Какую-то более удлинённую кофту можно выбрать тоже более спокойную. А, как вариант, можно рассмотреть, например, в чёрно-белую полоску. Тоже такой очень модный тренд на все времена. Э, также
Мгм. Мгм. Мгм. А не будет меня толстить ещё больше, потому что Или как мне вертикальную поискать полоску?
М, ты знаешь, да, полоски, они бывают очень разные, насколько широкие, узкие. То есть здесь, а, важно смотреть ещё на ткань и примерить, потому что в некоторых случаях они не толстят, но здесь нужно подбирать индивидуально и, конечно, лучше оффлайн в магазине. Но это такая вещь, которая действительно может придать немножко акцента. Вот. И полоски могут быть разные. Действительно, вертикальный вариант, он тоже допустим, или они могут немножко наискосок идти. Здесь не так принципиально. Можно попробовать присмотреть какие-то пиджаки. Тоже 1 вариант, который можно накинуть сверху. Сейчас можно даже вот надевать на футболку. То есть сочетать как-то со стилем casual как раз, но при этом но при этом он более такой деловой. То есть можно, правда, и на собрание родительское сходить, и также какую-то удобную обувь, которую можно одеть, а, под разные вещи. Ну, то есть, а, знаешь, можно даже попробовать в целом посмотреть варианты, которые в магазинах, которые тебе нравятся, на манекенах, потому что часто всё-таки манекены оформляют стилисты, особенно если это какой-то хороший магазин, такой популярный. Э, можно посмотреть вот уже готовые образы и примерить на себе, если тебе он нравится.
Мгм. Мгм. Мгм. Да, я видела. Мгм. Мгм. Мгм.